Bisa jadi kritik juga, karena kadang ya, mungkin ada orang yang emang terlalu over, percaya dirinya besar dan pasti akan ada orang yang kritik dengan meremehkan mereka gitu loh. Kadang ada situasi yang seperti itu ya kan?
Oh. O Heeh. Heeh heeh. Nah. Iya iya, benar benar, kayak merek heeh heeh.
Kayak kayak kamu tahu nggak sih, kayak Menteri Keuangan yang baru yang bilang, e eee, Indonesia itu 3 bulan lagi itu bakal, eee, cerah gitu ekonominya, tapi kan banyak netizen yang komennya itu, "Ah terlalu percaya diri," gitu, "nggak bakal," gitu. Pasti digituin sama netizen itu remehan juga kan, kritikan juga gitu.
Heeh. Oh, gitu. Heeh heeh. Iya iya. Iya. Iya, tapi kan sebenarnya kritikan tuh juga bisa membangun sih kalau misalkan disampaikannya dengan cara yang benar gitu. Sebenarnya intinya dari semua itu komunikasi nggak sih, iya kan?
Mmm. Bener. Komunikasi, eee, terus cara kita respon juga terhadap orang yang ngeremehin kita itu, kita juga perlu sih gimana kita ngeresponnya, biar ya udah gitu, kita tahu mau gimana kita, diri kita yang akan meraih itu kita pasti tahu kemampuan kita juga kan.
Heeh. Heeh. Benar benar benar. Oke deh, eee, berarti untuk untuk hari ini kita bisa simpulin kalau ya orang meremehkan tuh kan pasti juga punya alasannya dan kita harus tahu gimana cara ngerespon orang tersebut gitu, iya kan?
Oke. Mmm, betul. Betul. Dengan baik, eee, biar tidak terjadi perselisihan terus-menerus gitu. Oke, thank you ya. Terima kasih untuk hari ini. <chuckles>
Iya, benar. Oke deh, terima kasih untuk hari ini. Senang berbicara dengan Anda. Terima kasih ya. Bye.
Alright bye-bye.

Hmm, ini tuh terjadi saat-saat kita mau, eee, mulai selesai sekolah gitu. Misalnya kayak kita mau kuliah, terus ketika kuliah tuh kan kita ada di suatu momen kita dikumpulkan untuk, eee, menulis nih kita ki kira-kira mau jadi apa sih 5 sampai 10 tahun ke depan gitu. Nah, ya kan? Di suati di situasi ini tuh seringkali tuh kita menulis hal-hal yang mungkin orang-orang mikirnya kayak, "Ah ketinggian deh itu impian kamu, gak usah tinggi-tinggi lah," gitu, "yang realistis aja," gitu.
Heeh. Apa tuh? Mmm, benar benar. Heeh. Heeh. Oh, oke. Oke, oke oke oke. Te terus?
Nah, di situ tuh kayak ngerasa, oh kok bukannya men-support gitu ya. Ya walaupun terdengarnya ini agak tinggi, cuman kan apa sih yang nggak bisa di dunia ini selagi kita bisa usahakan gitu kan. Ya di lain sisi aku sedih gitu, sedih juga dan jadi mempertanyakan apakah aku bisa meraih impian yang aku tulis ini? Rencana-rencana yang akan aku lakukan di 5 sampai 10 tahun lagi gitu. Jadi ngerasa sedih dan jadi kayak minder gitu. Apa turunin standar ya? Kan tadinya standar aku tinggi nih, tiba-tiba diremehkan jadi, apa aku turunin standar aku aja ya? Emang bener juga kadang kata orang ini terlalu tinggi gitu.
Mhm. Mmm, heeh. Mmm, oke. Oke. Heeh. Heeh heeh. Heeh heeh. Heeh. Oke. Mmm. Eee, iya iya iya. Mmm, kenapa? Waktu itu Waktu itu kenapa kamu berpikir kayak aku harus nurunin standar gitu? Apakah mereka ngasih kamu totokan standar, bagaimana untuk menjadi seorang perempuan atau, eee, bagaimana untuk, eee, meraih mimpi gitu? Ada standar-standar tersendirikah dalam keluarga atau orang sendiri yang ngomong ke kamu gitu?